ده كان يعني سبب إن إحنا كُلّ واحد يفترق يعني، فدخلت لوحدي جامعة جديدة، ف فما كانش في دماغي خالص، خالص أوّل يوم إن أنا ممكن أقابل حد، وفعلًا ما قابلتش حد. فبعدها مثلًا بالصدفة
تمام.
حد من نَفْس بلدي وبييجي معايا وكده، ف فبعدين إحنا حتّى كانت ما كانش في استلطاف ما بيننا حتّى في البداية يعني، آآ، أنا وهي ما كان ما كانش في استلطاف حتّى ما بيننا خالص، ل لا أنا كنت مستلطفاها ولا هي كانت مستلطفاني، ولا كنّا نتوقع إن إحنا نكون صحاب يعني، وجات بالصدقة كده
جميل. آه. أ أو حتى ما كُنتوش بتشتركوا في وسيلة المواصلات نَفْسها؟
ما هو ده السبب اللي خلّاني أعرفها، إن إحنا بن وسيلة المواصلات بنشترك فيها. يعني أنا ممكن أكون ما عرفتهاش غير من كده، إن أنا وهي من بلد واحدة، فإحنا بنشترك في ال في الوسيلة مع بعض وإحنا مروّحين وإحنا جايين، بنتقابل بالصدفة الصبح وإحنا رايحين في الموقَف مثلًا، كده. وبعدين آآ، جِه عيد ميلادي، كان مثلًا فات شويّة مثلًا بقينا مثلًا نتعامل "إزيك؟" "الحمد لله." وخلاص، آآ، جِه عيد ميلادي فهي بادرِت بصراحة، وحتّى ما كانش معانا أرقام بعض، توقَّع. آآ، جِه عيد ميلادي فهي كُلّ مم كذا حد من زمايلنا منزِّلي منزّلين لي عادي، فهي خدِت الرقم منهم ودخلِت لي. لقيتها دخلِت
آه، آه. جميل. إمم. امم. تمام. تمام. آه، يعني على على على الواتساب أو الفيسبوك أو الكلام ده كلّه، إمم، إمم.
أيوه، على الواتس آه. دخلِت على الواتس فبتقول لي آآ، ف فدخلِت تقول لي: "كُلّ سنة وأنتِ طيبة" وكده، فقُلت لِها: "وأنتِ طيبة"، ومش عارفة إيه وكلام من ده فَرَق جدًا بقى، دي كانت النقطة الفاصلة ما بيننا لأنّي حسّيت إنّها كويّسة و
آه، أصل هي ما تعرفكيش أصلًا، يعني هي ما تعرفكيش أو أنتِ آه، إمم.
أيوه، م ما فيش ما بيننا أي حاجة خالص غير إزيك أو كده، أو مجرد إن إحنا بنمشي مع بعض آآ، وكُلّ م أول ما نروح على الكلية على طول كُلّ واحد بيروح في اتجاه.
آه، بيتفرّقوا آه، خلا تمام.
أيوه يعني هو مجرّد بس الطريق مثلًا، حتّى الطريق ما بنتكلمش فيه، وكان بيبقى في ما بيننا ناس تانية كمان يعني، مش أنا وهي لوحدنا.
إمم.
فبعدين ده كان بقى النقطة الفاصلة ما بيننا، بدأت إن إحنا نتكلّم و وهي تكلمني أكتر وأنا أكلمها أكتر، ما بيننا حاجات مشتركة، بدأنا نحس إن إحنا بقى إيه بنفهم بعض
آه.
و وكويسين مع بعض والدنيا ما بيننا كويّسة، الكلام ده هوّة داخل في 6 سنين، ولحد دلوقتي هي من أقرب، أقرب الناس ليّا.
يعني ده أنتم اتخرجتوا أصلًا، طَب قولي لي يعني كان بت يعني أنتم كنتوا في م في نَفْس التخصص في الجامعة، فخلاص بقى يعني بقيتوا بتروحوا تتقابلوا تذاكروا مش عارف إيه، الكلام ده كلّه
كُلّ حاجة آه. يعني إحنا فعلًا في نَفْس التخصص في الجا في نَفْس الجامعة من نَفْس البلد، وما كُنتش أعرف إنّه في يوم من الأيّام هاكون هي صاحبتي، ومش مجرّد صاحبتي كمان، لأ ده ممكن تكون معزّتها وغلاوتها، شوف الناس اللي كُنت باحكي لك عنهم من زمان، لأ هي بقِت أغلى منهم كمان.
كلّه يعني تقريبًا آه. آه. أيوه.